Mhm.
Hello.
Hello po, kamusta?
Okey naman po, magandang gabi, kamusta kayo? Ayan.
Ayun magandang gabi po, eto po ayos lang din, halos kagigising lang din po ngayong araw, ganon puro pahinga.
Ah, puro pahinga ano bang araw ngayon? Hmm, Monday. Ah, o
Hmm. Ah, o oh, Monday na Monday di ba?
<chuckles> Man
Siyempre tuwing, ah, siyempre tuwing Monday po alam nating busy yan.
Ah, oo nga, pero buti ka pa nakakapahinga ka Monday, ah, ako walang pahinga, eh.
Parte. Kaya k Nakapagod po ang buong maghapon, pero kailangan pa rin natin magpahinga kahit paminsan-minsan, 'di ba?
Ay oo nga totoo 'yan, ako kasi puro work, work, work. Ah, kailangan ng ano, eh, alam mo yun, ah, kailangan kong pag-ipunan yung pag-aaral nung anak ko.
Okey, ta's
At malapit na naman ang ano enrollment, kaya naghahabol ako. Oo.
Hmm, pasukan. Pasukan na naman, so ayun nga po parang, may laging sumasagi sa kaisipan ko na katanungan, na
Oo nga. Ano yun? Oh, ano yun?
paano ba hinaharap yung taong palaging may sama ng loob sa'yo? Parang yung ganun. Parang paano po ba natin siya haharapin? Kayo po ba, ta lang ang katanungan s para sa inyo, paano niyo po sila hinaharap?
Um Ano yun? Ah, ako